Ah oui voilà, si on mangeait juste pour le plaisir oui mais de
Que dormir dormir pour le plaisir, heu bon, <chuckles> si on n'est pas fatigués, de toute façon, on pourra pas s'endormir.
Ah ouais. Ouais, il y a on n'a pas besoin de dormir. Quoique, heu, qu'il il paraît que le le corps, heu, en a besoin, quoi. Mais bon si on n'avait pas besoin de dormir, ouais. Oui, parce qu'on pourrait faire, heu, tellement plus, heu, de choses. Mais bon, heu, si on n'avait pas besoin de dormir, est-ce que ça voudrait dire que, heu, on on devrait travailler de p de plus longues journées? <laughs> Est-ce que les lois changeraient et qu'on nous imposerait, heu voilà.
Exactement. Ouais. Heu, c'est ça m'étonnerait pas. <chuckles> Ça m'étonnerait pas de leur part.

Heu, je sais que, quand, heu
Non non, mais ça ça leur coûte, heu, ça leur coûte, heu, ça leur coûte un bras. Alors que si tu as la moitié des employés qui sont en télétravail, c'est pas utile, en fait, d'avoir des si gros bureaux.
Ouais, exa exactement. Je sais que pendant la la pandémie, là, il y avait un grand magasin qui est, heu, Victoria's secret, je crois que c'était ça. Oh non, peut-être que c'était un autre. Heu, je crois qu'ils voulaient déposer le bilan, parce qu'ils ils étaient pas capable de payer le loyer, et le loyer, qu'ils avaient à payer, c'était, heu, du du genre. <gasps> C'était pas quelque chose comme 1 000 000 $ de dollars par mois, ou quelque chose comme ça, quelque chose que de très, très, heu, cher. Alors, heu, ouais.
Du coup c'était des millions, ouais. Ça m'étonne pas ça m'étonne pas, étant do enfin, après ça va dépendre les zones, heu, mais heu, c'est sûr que New York machin, ça doit être beaucoup plus cher donc heu
Ouais, ouais, puis surtout si c'est dans des avenues, heu, qui sont, heu les avenues chic du genre Champs-Élysées là, ça va être, ouais, ça va être, heu, extrêmement cher. Donc heu, bon ça c'est t
Oui. Non non, c'est ce que, heu, c'est ce que je pense ouais. Après, c'est leur faute aussi, heu, c'est leur t faute aussi, de prendre des magasins immenses, heu Pour, p enfin, comment dire? Oh oh, heu, après Victoria Secrets, je vois pas comment ils peuvent faire du travail à domicile pour le coup. Donc ça, c'est c'est un autre, heu, problème. Mais en soi, vous avez pas besoin d'un magasin aussi immense, heu, sur Time Square quoi, enfin, ou sur, heu, une grande avenue, heu, style Champs-Élysées.
Ah bah heu, tout Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais. Les t la plupart des grands magasins là, ils ont tous, heu, un site internet, hein, on peut commander sur leur site, heu, sur le site internet. Donc heu, dans dans le futur
Oui. Oui, mais pour le coup, c'est pas la c'est pas le même système que c'est la la vente sur internet, c'est pas ce n'est pas du travail à domicile pour le coup, donc heu
La vente sur internet, c'est pas du travail à domicile.
Bah non, c'est, heu, un site comme la redoute, les gens, heu, qui travaillent pour le site de la redoute, ils travaillent pas à domicile, ils travaillent dans un entrepôt. Donc, c'est pas faisable à domicile, c'est pas en télétravail.
Ah beh, oui, ceux qui oui ça c'est pour ceux qui s'occupent, heu, oui qui s'occupent de de faire des livraisons évidemment, ils tr ils travaillent en présentiel. Mais les autres, heu heu, ben, les bah, par exemple, heu, si on commande, heu, sur, heu, internet, beh, ils ont plus besoin de vendeurs, ils ont plus besoin de payer de vendeurs. Alors, heu heu, un grand magasin
Les autres, c'est-à-dire? Oui, mais il leur faut quand même Victor Victoria Secret Victoria's Secret, et les trucs comme ça, il leur faut des boutiques en physique quand même.
Heu, oui, p pour l'instant, mais dans le futur, je sais pas si ce sera, heu, ce sera le cas. Parce que si, heu
Il y a un effet de visibilité, en fait.
Ouais, beh, heu
C'est pour eux, ça leur sert comme de la visibilité, donc heu, ils garderont toujours des magasins physiques. Moins grands, mais ils en garderont toujours.
Ouais ouais, mais la visibilité, ouais. Beh, la visibilité, ils peuvent l'avoir, heu elle sera elle se fera sur internet. Si tout le monde, heu, fait des achats sur internet, heu, les gens seront pas attention à ce qu'il y a, heu, dans les rues.
Oui, mais il y a le fait que, quand on se balade dans la rue, et qu'on voit un magasin d'une certaine marque

Voilà, mais heu, voilà, ben, peut-être que ou, si c'était la nuit, bon, beh, on pourrait heu, on pourrait faire, heu, étaler son ses heures de travail, heu, heu, différemment, heu, heu, pour f pour gagner du temps, heu, pendant la journée si on a des des choses, des tâches, je sais pas, administratives ou si on doit aller chez le docteur et tout ça, au au moins pendant la journée, on peut faire tout ça.
Différemment. Oui, ou même, heu, au lieu de faire, heu, au lieu de faire 8 heures d'affilée heu faire, je sais pas, 4 heures l'après-midi, 4 heures le la nuit, heu, chose comme ça, quoi.
Ouais, ah oui, ce serait ah oui ce serait beaucoup plus, heu, gérable, oui. Heu, c
Gérable et intéressant.
ouais et puis, heu, ce serait mieux pour notre santé, heu, physique et mentale parce que ça veut dire qu'on serait moins souvent stressé
Oui, santé physique et mentale, ouais. Oui.
et puis, heu, et puis on sentirait moins les heures, heu, de travail, heu heu, sur nous s
Oui, ça c'est sûr, si on a des si on a des pauses entre les heures de travail, on les sentirait moins passer, ouais.
Ouais parce que quand les gens travaillent pendant de longues heures, heu, surtout quand ils sont assis devant un bureau, ça peut commencer à faire mal au dos, c'est c'est ça peut affecter, heu, carrément, heu, la santé physique, hein.
Oui.